Teknolojiyle aran nasıl, biraz ilgili misindir?
A, tabii ki. Eee, hatta teknoloji sektöründe çalışıyorum.
Hadi canım sen, o güzel yere dükkan açtık o zaman, bir saniye. Eee, hangi sektörde çalışıyorsun özellikle, hangi kısmında?
Evet. Evet, evet. Ben daha çok sistem üzerine çalışıyorum, yaklaşık 10 yıllık tecrübem var. Eee, artık son dönemlerde de bu hani DevOps modası moda olunca hani tam Türkçe karşılığı yok bunun, bir yarı zamanlı, eee, development'dan gelen geliştirme, yarı zamanlı da sistem operasyondan gelen hani bu ikisinin ilk 3 cümle ilk 3 kelimelerinin birleşmesi. Hani yarı zamanlı sistemsel geliştirme uzmanı denebilir.
Hı hı. Ha. Güzel güzel. Eee, peki seni bu yola iten ne oldu? Özellikle sen mi seçtin yoksa he denk mi düştü, kader mi?
<chuckles> Aslında matematik bölümü okuyordum. Matematik bölümü okurken, eee, hatta matematik mühendisliği okuyordum. Dolayısıyla hani bu okurken, eee, 5 farklı dalımız vardı seçmemiz gereken. Hani uygulamalı teorik matematik ve diğer kısım var. Önemli 2 kısım. Hani, gerçekten para kazanmak isteyen finansçı mı olmak istiyorsun, yazılımcı mı? Ben finansı seçtim ama hani bir staj, eee, aradı bir staj için beni aradılar. Bir teklif geldi. E, daha sonra bir anda teknoloji sektöründe buldum kendimi. Eee, kurcala kurcala derken bakmışım 10 sene devirmişim.
Tamam. Çok güzel. On seneyi devirmişsin, zaman hızlı geçiyor değil mi? E, şimdi de teknoloji son zamanlarda çok hızlı bir sıçrama yaşamaya başladı. Muhtemelen benden daha iyi biliyorsundur ve hızlanarak devam ediyor. Dolayısıyla, şirketler bile mesela, yeni işçi alımlarını yavaşlatmaya başladılar. İşte, büyük Apple, Microsoft gibi yerler. Dolayısıyla, bu birazcık halihazırdaki düzeni değiştiriyor gibi. Sen mesela, yeni bir teknoloji çıktığında buna nasıl tepki veriyorsun ya da bundan nasıl etkileniyor sizin sektör? Biraz bahsetsene bana.
Kesinlikle. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Aslında hani teknolojiyle kavga etmemek, bence ilk kural çünkü hani bugüne kadar, eee, en eski medeniyetlere gittiğimizde hani bu Göbeklitepe'den itibaren, eee, şu anki iki binli yılların hani Milenyum Çağı'na geldiğimizden itibaren bugüne kadar hani, teknolojiyle kavga eden bütün medeniyetler ya yok olmuş ya da küçülmüş. Dolayısıyla ilk kural kesin kesinlikle hani kavga etmemek, onu anlamaya çalışmak, geliştirmek, araya girmek. Akan bir dereyse o dereye hemen atlamak. Hani, bunu, yolda biraz aslında hani kurcalarken öğrenmek. Dolayısıyla hani onunla savaşmadan onu bir dost gibi görmek hani ve bunun sonucunda da güzel bir demokrasi üretmek bence en güzel çözüm.
Tamam. Çok haklısın. Gayet iyi. Evet, evet yani, teknolojiyle savaşmak zaten akıl kârı değil. Sadece onu, akıllıca kullanabilmenin orta yolunu bulmak gerek ama şimdi, yeni bir şeyle karşılaştığında muhtemelen önce sizin sektöre geliyordur, bu yani normal, en son kullanıcıdan önce araştırmacı, geliştirmeci ekiplerin önüne geliyordur. Sen mesela orada, yeni bir şeyle karşılaştığında zaman tepkin ne oluyor? Hangi açıdan bakıyorsun o yeniliğe? Fayda açısından mı? Güvenlik açısından mı?
Kesinlikle. Hı hı. Evet. Hı hı. Aslında hani bulunduğum işe, yaptığıma göre değişir. Eee, mevcut çalıştığım şirkette güvenlik çok ön planda çünkü gerçekten kritik bilgiler tutuyoruz. Müşterilerin, eee, veri transferleri oluyor. Dolayısıyla ilk önceliğimiz kesinlikle güvenlik, veri ihlalinin olmaması için. Dolayısıyla hani, ilk kıstasımız bu oluyor ama mesela bulunduğunuz ortama, şarta göre değişir. Mesela bir arkadaşım aşçı ya. Bunda mesela çok hani veri güvenlik, kritik güvenlik gibi hani ka ku kuşkuları yok. E, dolayısıyla hani, bu, bunun uyarlanabilirliğini, hani bunun öncüsünü, bunun eksilerini, artılarını değerlendiriyor. Aslında dediğim gibi hani, birazcık o işinizin profesyoneline göre, bulunduğun duruma göre, koşula göre değişebilir.
Tabii. Adım. Tabi tabi. Yani, en son müşterinin ihtiyacına göre hesaplanması gerekir o bütün değerlerin, parametrelerin ama şimdi m diyelim ki yüksek güvenlikli bir iş oldu. Sizde, özellikle nelere dikkat ediliyor? Eee, yani en son kullanıcının zarar görmemesi için. Çünkü son zamanlarda biliyorsun bu, eee, internetin de gelişmesiyle birlikte insanlar artık paneller falan eskiden beri vardı ama şimdi daha fazla veri gizliliği bir önem atfetmeye başladı. Çünkü insanların her şeyi bir veri hâline geldi. Yani kalp, insanların kalp atışları bile kullandıkları akıllı saatler sayesinde bir veri hâline geldi. Bu kadar verinin içerisinde, güvenlik nasıl sağlanabilir? Sence gerçekten mümkün mü bu? Yoksa müşteriyi mi eğiliyorlar?
Kesinlikle öyle. Hı hı. Evet. Tabii ki. Hı hı. Kesinlikle öyle. Evet. Aslında hani birazcık kaçan kovalanır gibi hani, teknoloji nasıl gelişiyorsa, hani, güvenlik de mesela o şekilde onun peşinden koşuyor. Hani polis hırsız meselesi gibi. Hani, dolayısıyla, eee, bu konuda hani, daha kesin oturmuş bir, hani, durmuş bir akış yok. Sürekli akan bir nehir var. Hani bu akan nehirde de, eee, ç kürek çeken, hani, kürekçiler var ama tabii ki hani buna yoğun bir akışa, yoğun bir debiye denk geldiklerinde burada zorlanıyorlar ama o devuz debiyi aştıkça yeni şeyler öğreniyorlar. Hani, kendilerini geliştiriyorlar, yeni taktikler gelişiyor. Dolayısıyla o kadar hızlı değişiyor ki hanİ her sektör ya da her a metot.
Güzel. Tabii tabii. Genel mesela yüksek güvenlir güvenlik gerektiren bir sektörü düşündüğün zaman genel prosedür aşağı yukarı nasıl işliyor? Yani, kullanıcıya sunmadan evvel ne kadar bir araştırma geliştirme süreci oluyor ki sonrasında ürün hazır oluyor. Hiçbir bilgin var mı?
Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle bu konuyla ilgili hani yaklaşık 3-4 aylık bir, eee, stres testleri, genel deneme testleri hani benzer testler ya da alan testler oluyor. Ne kadar hani korunaklı bölgeye alırsanız alın verini, eee, bu veri hani her zaman bir riske açık. Hani, özellikle en çok bilinen bu phishing diye tabir eden oltalama
Hıı. Anladım. Oltalama, evet.
evet, hani sıradan bir, eee, sistem uzmanı ya da yetkili sahibi olan bir kişi, eee, bir oltalamaya takıldı mı geçmiş olsun. Hani, ne kadar güvenlik duvarlarınız, hani bu firewall dediğimiz işte güvenlik ağlarını koruyan ön katmanlar olursa olsun, e, zaten orada bir hata yediniz mi? Hani geçmiş olsun. Dolayısıyla her yeni metot dönüşüyor. Yapay zekâ da mesela kendini geliştiriyor. Hani, bu insanların buna girdisi gibi hani bir kötü niyetli biri, eee, bu konuda yapay zekâyı da bu şekilde eğitebilir. Hani, dolayısıyla insanlar hani beyaz alanda mı, gri alanda mı, siyah alanda mı durduğu önemli. Aslında birazcık demokrasi. Hani, nasıl insanlar tarih boyunca kavga edip hani bundan dayak yedikten sonra akıllandıktan sonra demokrasi oluşturduysa hani, keza hani teknoloji için, özellikle de yapay zekâ için hani, yakın zamanda zaten bunlar ciddi anlamda düzene oturacaktır ki gerçekten bununla ilgili araştırmalar, yayınlamalar var.
Tabii, tabii. Evet. Evet. Yani iş, iii, tabii ki gelişerek devam ediyordur muhtemelen ama senin, emm, geleceğe dair bakış açını biraz merak ediyorum bu konuda. Çünkü insanlar özellikle az önce bahsettiğim bir konu var ya, her şeyin, veriye dönüşmesi. İnsanlar, bununla karşılaştıklarında artık ister istemez birazcık kaygılanıyorlardır zannedersem. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan beyaz yakalı t tayfası diyebileceğimiz kişiler, yahut normal kullanıcı bile bir uygulamaya girdiğinde, hemen kullanıcı sözleşmesini çoğu zaman okumadan kabul ediyor ve geçiyor ama onun arkasındaki, eee, nasıl diyeyim, paylaşılan 3'üncü taraf uygulamalar ve firmalar çok da belli değil. Biraz muğlak bırakılıyor görünen o ki. Sen şimdi, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Sence kullanıcının yapabileceği bir şeyler var mı? Özellikle ayarları kurcalayıp, eee, ne bileyim belli şeyleri kapatmak dışında?
Tabii. Hı hı. Hı hı. Katılıyorum. Hı hı. Çok tehlikeli. Hı hı. Kesinlikle öyle. Hı hı. Evet. Hı. İstediği kadar hani bir kullanıcı, eee, bu konuda hassas olsun ya gerçekten kamerasız, eee, mikrofon olmayan eski nesil, 1. nesil telefon kullanacak ya da gerçekten, hani, kritik bir bilgi paylaşıyorsa telefonunu hani siyah kutuya alacak, bu tamamen kapsam alanını kapatacak ya da telefonun hani fişini kapatacak. Dolayısıyla özellikle hani 2025 yılında verinin en önemli olduğunu, verinin, hani, yeni petrol olduğu, bunun üzerine savaşların çıktığı, bunun üzerine insanların hani birbiri üzerine kavga ettiği durumda, hani, bunu korumak çok önemli. Evet, uygulamaların, sözleşmeni okumak en kritik, en kritik nokta ama bunun dışında uygulamalara verdiğimiz izinler, otomatik olarak iş işaretlediğimiz o seçenekler, bunlara çok dikkat edilmeli.
Evet. Yani, şimdi şeytanın avukatlığını yapacağım birazcık, eee, senden bilgi alabilmek için ama, eee, kızma bana olur mu? Ya şimdi uygulamayı, uygulama üreticileri insanların birazcık da bu zaafını bildikleri için belki buradan yürüyor olabilirler. Yani herkes, her indireceği uygulama için her sözleşmeyi baştan sona okuyabilecek hâlde değil. Sence bu bu özellikle mi kullanılıyor yoksa insanların bu konuda yapabileceği bir şeyler var mı? Özellikle sen sektörün içinden kullandığın bir yöntem, pratik bir fikir varsa çok işe yarayabilir.
<chuckles> Tabii. Yok lütfen. Hı hı. Kesinlikle Hı hı. Hı. Tabii ki bununla ilgili hani şu örneği verebilirim. Eee, ne kadar hani bu konuda hassas olursanız olun bunu sıfıra indirmek mümkün değil. Dolayısıyla hani bununla ilgili mesela benim çözümüm, gerçek anlamda mesela benim yedek bir telefonum var ve bunda hiçbir şekilde sosyal medya, mesajlaşma, anlık mesaj uygulamaları yüklü değil. Sadece hani telefonla mesajlaşabildiğim ve hani sesli olarak kes kesinlikle hiçbir onay, izin vermediğim bir telefonum var. Hani bu telefona benim yakınlarım ulaşıyor. Annem, babam, çekirdek ailem. E onun dışında hani mecbur olarak teknolojiden kopmak mümkün değil. Hani bir sosyal medya ya da bu anlık mesaj uygulamalarından ki zaten hani bu uygulamalar ücretsiz. Tabii ki eğer hani bir, eee, girişimci değilsek ya da bir ünlü ya da özellikle son dönemde popüler ama bu hani yeni nesil girişimci, influencer değilsek hani buna para verip kendimiz reklam yapmıyorsak e zaten hani burada uygulama ücretsiz olduğu için hani buradaki aslında gerçek müşteri biziz. Hani bizim datalarımız da zaten hani bu arkada bir işlem yapı
Güzel. Evet. Ürünün kendisi müşteri diyorsun yani.
Kesinlikle öyle hani ürünün kendisi müşteri olduğu için ya da tam tersi olduğu için dolayısıyla bundan kaçmak biraz zor.
Anladım, yani evet bu durum gittikçe karmaşıklaşıyor ama geleceğe baktığında, sen bu durumu biraz nasıl görüyorsun? Karanlık mı yoksa yok ya, insanlar gittikçe bilinçleniyor ve daha da akıllıca şeyler yapacaklar diye mi görüyorsun?
Evet. Hı hı. Aslında, şu anki duruma bakarsak karamsar görüyorum ama tarihi okuduğumuzda hani, bugün özellikle Sümer yazıtlarına baktığımızda ya da Roma kayıtlarına baktığımızda, orada bile aynı şeylerden bahsedilmiş. Yeni nesil nereye gidiyor, gençlik nereye gidiyor, dünya kötü bir yer ama evet dünya aslında bir teker gibi. O teker dönmüş ama n nü yukarıdaki nokta aşağı gelirken aslında A noktasından B noktasına gitmişiz. Dolayısıyla yani, teknoloji ile kavga ettiğimizde kaybeden her zaman biz oluruz. Onu geliştirip onda biz öncü olursak yani, bu teknolojideki oyun değiştirici, bu game changer dedikleri biz olursak aslında zaten kazanan biz oluruz. Dolayısıyla hani, bu konuda hani ne kadar iyi atılım yapıp ne kadar iyi adapte olursak zaten ileride belki 8 saat olarak tanımlanan o çalışma süreleri belki 4 saate düşecek.
Doğru. Doğru. He, peki. Belki de doğru söylüyorsun. Yani, geminin dümeni olmaya çalışmakta fayda var diyorsun belli ki. Ya, şimdi işin bir de bu geliştirme tarafında diyelim ki bir yenilik çıktı ve bunun denenme kısmı var. Eee, böylesine bir durumda, eee, senin sektördeki insanlar ya da özellikle sen, bunu nasıl anlıyorsunuz? Bir yeni bir özellik çıktı ve hangi asgari şartları sağlamalı ki o bir uygulamaya ya da bir programa, eee, eklemlenebilsin, dâhil edilebilsin?
Kesinlikle öyle. Hı hı. Evet. Hıı. Kesinlikle, özellikle, hani, belli standartlar var, bu teknoloji dünyasında. ISO kodlarıyla başlayan. Hani, bu şartları sağlayan uygulamalar, bu sertifikaları almış uygulamaları kullanmak önemli. E, daha sonra mutlaka, hani, evet, bir teknolojide öncü olmak, bazen size çok büyük değer kazandırabilir ama hani, finan aaa, finansal olarak ve güvenlik olarak da riski var. Dolayısıyla bunu kullanan insanların ilk yorumlarını okumak ya da mesela özellikle, hani, geliştirici notlarına dikkat etmek; bunlar çok kritik. E, zaten burada şirketlerin, özellikle büyük şirketlerin kendi kapsamında sürekli geliştirdikleri güvenlik testleri, sızma testleri oluyor. Uygulamayo buraya sokmak, gerçek anlamda bu, hani, hacker dediğimiz, işte, hani aslında, hani, eee, bilgisayar korsanı olan ama bunun gri tarafında, hani, aslında, hani, sizi siyah taraftan koruyacak beyaz korsanlar, yani gri de alanda olanlar.
Evet, doğru. He he. He, beyaz. I doğru anladım, anladım.
Evet, hani, bunları kiralamak, bunlardan, hani, destek almak, eee, bunlardan danışmanlık çok önem
Öylesine bir durumda Sözünü balla keseceğim ama öylesine bir durumda şirketler tabiri caizse, eee, o programa, kendi ürettikleri o programa saldıracak, eee, beyaz hacker bir grubu mu kuruyor? Beyaz bilgisayar korsanlarından mı, bir ekip topluyorlar?
Tabii. Hı hı. Evet. Şirket içindekiler beyaz korsan oluyor. Çünkü, hani, şirket içindekinin e görevi zaten aslında o siyahlarla savaşmak. Hani, aslında onlar bir nevi kalkan ama bazı mesela özellikle bu işe, hani, ge kendini adamış başka şirketleri görmüş, onlardan ders almış. Aslında, hani, işin birazcık siyah tarafına girmiş ki o işin aslında, hani, bütün çarpıklığını ya da aslında onun bütün u küçük noktalarını bilenler, eee, bu gri alanda olanlar, hani, asıl bunlardan destek almak çok kritik. Çünkü onlar olaya bambaşka gözden bakıyor ve gerçekten, hani, siyah gibi düşünüp aslında, hani, beyazı koruyor. Dolayısıyla, hani, bunlardan danışmanlık almak, ciddi anlamda çok güzel artılar veriyor.
He! Gayet güzel. Yani, bildiğin, eee, ba arka tarafta insanların pek de farkında olmadığı, bir savaş dönüyor her gün. Güzelmiş gerçekten. Eee, peki, diyelim ki bir yenilik çıktı, tamam. Ama yaptığınız testlerden tam olarak ge geçemedi. Bi o pilot uygulama başarılı olamadı. Başarısızlık durumunda, neler oluyor? Doğrudan eski hâline hemen geri mi dönüyorlar yoksa bir yan proje olarak devam mı ediyor? Süreç nasıl işliyor?
Kesinlikle. Neler neler var. Hı hı. Evet. Hı hı. Aslında, hani, bununla ilgili birçok metot var ama öncelikli olarak, hani, sizin ne kadar öncelikli olduğunuz ya da, işte, bunlara toleranslarınızı. Evet, kırmızı bayraklarınız varsa bunu canlıya geçirmek çok riskli ama bu bazı mesela, hani, ufak tefek, hani, eee, sorunlar ya da göz ardı edilip, daha ileriden düzeltilebilecek şeylerse, hani, bunlar tabii ki, hani, göz ardı edilebilir ama gerçekten güvenliğin kritik olduğu, özellikle, hani, paraya dokunan mesela, finansal uygulamalarda risk almak çok tehlikelidir ve her zaman ne yaparsan yap, hani, bizim, işte şu önemlidir. Yedeğinin yedeğinin yedeği, hani, bunu sonsuza kadar götürür. Hani, bu olmalı. E zaten, hani, bunu yapmayan bir sistemci, her zaman başarısız olacaktır. Dolayısıyla, hani, gerçek anlamda, yedeğini yapan, bütün o testlerini yapan, gerçek sistem mühendisleri her zaman kazanandır.
Gayet iyi. He. Doğru söylüyorsun. Herhangi bir, eee, çalıntı durumunda, sisteme sızılması durumunda ki son zamanlarda biliyorsun, işte, belli başlı devlet panellerini bile, sitelerini bile, işte, tırnak içinde, patlattılar, eee, ve insanların kişisel bilgileri internette kol gezebiliyor. S bu durumda mesela firmalar, nasıl bir rol alıyor? Nasıl bir, eee, hamle yapıyorlar? Bundan haberin var mı hiç?
Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Kesinlikle öyle. Aslında arka planda, hani, o kadar mesela, hani, para olayı var ki. Mesela çok fazla özellikle bu 2. el, eee, mesela çok popüler bir 2. el, eee, sayfası vardı. Eee, Sarısite olarak geçiyor. Orada mesela evet, hani, çalınmıştı. Arka planda, hani, bir korsan grubu data'yı almıştı ve bununla ilgili mesela bir şantajda bulunmuştu. Eee, pazarlık yapılıyor. Bu bütün şirketlerde olabiliyor. Hani, pazarlıkta kim kazanansa zaten ondan sonra, hani, bu duyulmuyor ama kaybedenleri zaten gördüğümüz gibi hani, internette sağda solda milyonlarca sızıntı görüyoruz.
Evet. Ha. Öylesine bir durum olunca şirketler, mesela, bütün kullanıcılarının bilgilerini yeniden sıfırlamaya mı çalışıyorlar yoksa bu mümkün değil mi?
Hı hı. Birçok yerde bu mümkün değil çünkü gerçekten oturmuş ya da bazı s eee, özellikle devlet siteleri entegre sistemler var, hani, bu sıfırlamak demek zaten oraya bilginin gitmesi demek. E zaten, böyle, bir bilgi dedikodu çıktı mı hani, s serbest piyasadan tutun, ooo, bütün medyada ya da sağda solda birçok kara haber olacaktır. Dolayısıyla şirket için çok kötü bir imaj.
Anladım. I doğru söylüyorsun ya. Valla yani, seninle konuşmaktan hem memnun oldum hem de hiç hoşnut olmadım. Böyle, verdiğin bilgiler insanı şey yapıyor. Nasıl, ne derler? Imm, insanın içini gıcıklaştırabilecek cinsten ama çok teşekkür ederim. Gerçekten işe yarayacak, çok güzel şeyler söyledin. Son kullanıcılar da zaten buna dikkat etmeli. Dikkat ederler de umarım. Çok keyifli bir sohbet oldu. Sağ ol vaktin için.
Evet. Anlıyorum. Hı hı. Umarım. Ben de çok keyif aldım. Tekrar görüşmek üzere.
Hoşça kal şimdilik.